آه نسبة أو حاجة زي كده يعني.
أن آه يعني إحنا 1000 تمام ال1000 كسبوا مثلًا 1000 جنيه.
حلو.
أنا آخد 500
آه والباقي يتوزّع عليهم بقى.
وال500 الباقيين دول هيتوزّع عليهم وكده، مش مش هاشتري بقى منكم حاجة، هيتوزّع عليكم أيًا كان.
آه يعني شُركائي مثلًا ياخدوا 50%. شركائي اللي بيزرعوا دول، آه.
كده يعني. بالضبط، آه طبعًا. وكمان عشان تبقى شريك، وفعلًا حاجتك تتباع، لازم تمشي على نمط معيّن، والزرعة تطلع عندك بنمط معيّن، وسِماد معيّن. آه طبعًا، لو الشروط دي خارج الموضوع خالص، لأ خلاص شكرًا، أنت مش أنت كده مش معلش أنا آسف، ما أنتاش معانا كشريك، كده إمم، بنعتذر.
آه هتقيّمه وتعمل له حاجات معيّنة آه. آه، واضح إن أنت أصلًا الفكرة فكرت فيها كذا مَرّة، وقاعد تشوف إيه العوائق اللي هتقابلك، وتشوف إمم.
كتير، طبعًا. آه أصل لازم تحط نَفْسك مكان الشخص اللي هو بيكون في المجال نَفْسه، مش مجرّد بس بيشتري، لأ، أنا كواحد دلوقتي حد جِه عَرَض عليّا فِكرة، أنا مستفيد مِنّك إيه؟ لازم إحنا نتفق، إحنا الاتنين يكون في استفادة، وكمان المستهلِك عنده استفادة تالتة.
إمم. أيوه. أيوه، كان فيه برنامج كده Sharks أو حاجة زي كده، بيجيبوا الناس اللي عندها أفكار وحاجات زي كده، أنت عارف البرنامج ده؟
لأ، يعني
آه بي بيبقى بيبقى رجال أعمال كبار أغنيا يجيبوا ن آه، آه، آه، آه.
أنت قصد آه sharks آه، آه sharks آه آه، أنا فكّرتك بتقول حاجة تانية، سمعتها حاجة تانية. sharks طبعًا، اللي هو آآ، هو عامل زي Arab Got Talent والحاجات دي، بس بيكون بالذ في الbusiness آه، بس بصراحة باشوف إن هُم بيقتلوا الناس، بمعنى إيه بيقتلوا، يعني بتلاقي مشروع كبير جدًا وجميل أوي، وممكن يعني ف م عشان يكون مُنصِف، لازم يقللوا من ال من الrate بتاعه، ي ما ي ما يبقوش مثلًا يعني حاجة هي فعلًا آآ حاجة ب 1,000,000 جنيه، لأ أنا هاخدها مِنّك ب500 500,000.
آه، آه، آه. آه بس في الbusiness بقى. إمم. آه. أيوه. إمم. أيوه.

طَب قبل ال الاتجاه التالت، الرسم ماخدش حيّز كده برضو زي الكتابة، والّا هي الكتابة اللي سيطرت؟ آه، آه آه.
لأ. للأسف. الرسم ده كان مجرّد، شيء عبثي. يعني مش مجرّد حاجة. لأ، لأ، كان، كان عادي جدًا. اللي هو أنت بتعرف ترسم آآ، ورّيني كده رسمك. لأ، لقيت نفسي، مش مش أنا بس هاوي، اللي هو مش باعر آه، آه، بس لكن رسم تعمقًا حاولت أتعلمه، بس لأ، ما ما ما فشلت. غير الكتابة. أنا كنت باعرف أكتب كويّس أوي.
إمم، إمم، إمم. أيوه. أيوه. إمم. آه آه، آه، كنت حاببها بس شوية. حلو، طيب، جميل. ال في ت في شغف تاني بعد كده لمّا كبرت شوية؟
لمّا كبرت، لأ، طبعًا، الشغف اللي بدأ فعلًا يجري بقى في البني آدم ويسري كده في جسمه، هو شغف اللي هو ال ال الBusiness. إنك أنت حابب إن أنت تعمل business يكبرك، يشيل اسمك.
إمم. آه. مش وظيفة بقى وال والكلام ده، لأ. إمم.
لا، لا، لا، لا، لا. ما هو الbusiness هنا مش معناه مشروع بس، ممكن يبقى وظيفة. يعني ممكن تستثمر في نفسك
آه، آه، ممكن، آه.
اللي هو مثلًا تعمل إيه، شغل برمجة، تعمل، حاجة كده. لكن اللي كان نفسي طول حياتي يكون business. يعني أنا عندي أفكار كتير جدًا ما حاولتش إن أنا أطبقها طبعًا عشان محتاجة مبالغ كبيرة، لكن لمّا كنت باعرضها على الناس كان، ب ب بت بت اللي هو أنت إزاي يا ابني ساكت؟ والله مش معايا مبلغ إن أنا أعمل كده.
جميل، أيوه. إمم. أيوه. آه. و وهو ده شغفك الحالي، استمر معاك حتى ال الوقت الحاضر يعني؟ آه، ال
آه، طبعًا. ما زال موجود بقى شغفي في جزئية ال إمم. اتفضل.
آآ، طَب طَب أنت بتعمل إيه، يعني لو أنت ما بتفتحش مشاريع أو ما بتعملش business خاص، بتعمل إيه عشان تغذي الشغف ده أو تحس إنك أنت مبسوط، يعني، يعني أي حد عنده شغف بيبقى عايز يمارسه أو يعمل حاجة ليها علاقة بيه. هل فيه حاجة مُعيّنة بتعملها طيب، مثلًا فيديوهات بتتفرج، بتعمل؟